A! Adını <chuckles> adı aklıma gelmiyor. Buca'dan sonuna olan bir ilçe, eee. Böyle, daha çok ormanlık alana, daha, böyle, doğru giriliyordu. Ben oraya bir giriyordum, eli sırtımda sırt çantam, eee, şey, eee, Decathlon'dan aldığım almış olduğum kamp çantam -altmış litrelik altına bağlamış olduğum kampım, yani, çadırım, yanında matlarım, yani tam takır gidiyordum oraya.
Hı hı. He he. Aynen. Çok güzel.
Bir 1,5-2 saat yürüdüğümde, benim gizli bir yerim vardı orada, gerçekten ama yürüyerek gidiyordum. Böyle patika falan da yok. Artık şey yapıyordum, eee, ağaçların arasından geçiyordum, o sıkı ağaçların arasından.
Hı hı. O. Bayağı balta girmemiş bir ar o or orman var herhâlde kesin yürüyosun. Ha kaynak. Hı hı.
Evet, evet, evet, "Kaynaklar". İsmini buldum "Kaynaklar" ismi. O, yani, isminin gelme sebebi de zaten orada akarsu olduğu için oraya gidiyordum orayı tercih ediyordum. Eee, o
Çok güzel. E peki mes evet evet buyur lütfen.
eee orada, işte ,kamp atarken, tabii ki de başıma kötü olaylar da geldi. Bu domuz saldırısına falan uğramışlığım oldu. Ti domuzdur, ondan sonra tilkidir. Eee, yani saldırısına uğramadım da, eee, şeye gasp edildim hayvanlar tarafından. <chuckles>
O! O geçmiş olsun. Umarım ciddi bir, eee, yaralanma da olmamıştır.
Yok yok yaralanmadan ziyade, yani, şu şekilde saldırıya uğradım. Eee, ben bir gün, işte, çok içmişim, böyle yükseğim.
Hı hı. Hı hı.
Yiyecekleri dışarıda unuttum.
Evet. D sonra ne oldu?
Dışarıdan ses geliyor böyle. Dedim ki, "Bu ne?"
Domuz mu? <chuckles>
Bir baktım dışarıda domuz. <chuckles> Şeyi, haf cı kampı hafifte ada aaa, aç eee, araladım. Ben de, yani, ateş konusunda çok dikkatliyimdir. Çünkü doğayı çok seviyorum ve zarar vermek de istemiyorum. Ateş ve çöp konusu benim hassas olduğum noktalar. Ateşi söndürdüğüm için, eee, tabii bunların da korkacak bir şey kalmadı. Yemek kokusuna geldiler.
Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Evet. Eee, d daha sonra bir korktun mu, işte, ya domuzla kars
Ben ilk evet, yani, vahşi ha ya d vahşi hayattasın, yaban domuzu. Ben tabii yemek benim için daha önemli. Napayım ben domuzu? <chuckles> Ben öyle bir sinirle, yani, ilk başta çok korktum. İlk domuzu gördüm aklım çıktı. Dedim, hani, çü di direkt bildiğim ne kadar dua varsa okumaya başladım. Ondan sonra.
Aynen, yaban domuzudur büyük bir ihtimalle. Hı hı. Aynen. Hı hı. <chuckles> Sonra ne oldu peki?
<chuckles> Kamp çadırını indirdim, kapıyı açtım, nasıl bağırıyorum ama baritondan. Böyle ses tellerim yırtılıyor. "Bö bö bö" domuzun üstüne bir yürürüm. Domuz da tabii <chuckles> dö ben bence o anda domuz da, eee, bildiği hangi dua varsa okumuştur. <chuckles>
Hı hı. <chuckles> Domuzca mı kullandın yoksa bir dil olarak? <chuckles> Güzelmiş gerçekten. E peki şeyden de bahsettin, yani, eee yalnız, eee, yaptığın zamanlar olmuş ama böyle bir paylaşınca anlamı artıyor mu kampın veya, hani, işte, böyle yalnız kalınca derin bir farkındalık mı kazanıyor o açıdan? Hangisini tercih ederdin? Eee, tekli Hı hı.
Aslında aslında yalnız kalmamın sebebi ne biliyor musun? Ben çok kalabalık bir ailede büyüdüm.